Sim.
Qual a primeira, né, memória, assim, o que que você imagina quando você ouve, eh, não essa música do Charlie Brown que deu pra perceber que realmente ela combina com a sua vida, né, mas hoje em dia também, uma memória que você quando ouve uma música você se remete a outro tempo, você consegue voltar no passado, ou até uma música que você se sente muito bem, que te faz muito bem. Tem alguma música sem ser do do Charlie Brown que você também goste? E, sem ser do ti eu tive que falar sem ser do Charlie Brown, porque eu sei que que você é fã do Charlie Brown, então vai falar t qualquer um do do Charlie Brown.
Aham. Uhum. Sem ser do Charlie Brown, é assim, eu gosto eu gosto muito de tu Sim, eu sou muito fã do Charlie Brown, mas, eh, eu tenho tem eu tenho um um um momento assim que eu lembro, porque que acontece, eu tenho uma frustração muito forte na minha vida que é, nem nenhum talento pra cantar, porque, sabe, é o que eu falo sempre, "Ah se que se você pudesse escolher, que que você seria?", sabe. Todo mundo falava "Queria ser jogador de futebol.", essa era a minha segunda opção, porque eu também gosto muito de futebol, mas a primeira coisa que eu queria mesmo, assim, ter o dom de fazer, ter o talento pra fazer era cantar, real. S eu sou péssimo.
Entendi. <laughs> Entendi. Era cantar? Ah, e você nunca pensou, tipo, já que eu não consigo cantar, um instrumento musical, talvez, pelo menos eu tô numa banda, não?
Não, já tentei, eu não sei tocar nem violão, eu não consigo, eu já tentei, eu já tive 2 violões, eu sou péssimo, não levo jeito e isso é muito, m m <chuckles> e isso é muito frustrante pra mim.
Caramba. <laughs> A Ah, não pode ser assim, cara, imagina, com certeza, se você tivesse um professor que fosse tranquilo contigo, ti tivesse tempo também, eh, e com prática, qualquer pessoa aprende qualquer coisa que quiser, independentemente, né, do do que for, eu acho que com prática, levando tempo qualquer uma pessoa consegue chegar lá, mas imagina, você se imaginaria o quê, cantando solo, cantando que tipo de música, qual estilo de música você se fosse cantor cantaria, ou teria uma banda mesmo?
Aham. Sim. Eu concordo com você. É.